อืม เข้าใจค่ะ บ้านเคยดูแค่ของเกาหลีเหมือนกันค่ะ ช จำได้ว่าช่วงนั้นดู เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกเครียดแบบปวดหัวแต่
<laughs> คือมัน มันแบบมัน มันน่าหมั่นไส้มากเลย แบบ เฮ้ย มัน ทำไมมันต้องแบบวางแผนแบบมีชู้กันลับหลังขนาดนี้ แล้วเพื่อน ๆ พระเอก เพื่อน ๆ ไอ้สามีมันก็แบบรวมหัวกันด้วย อะไรอย่างเงี้ย คอยปก ปิดบังนางเอกอีก อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ แล้วก็รู้สึกว่า เหมือนดูไปแล้ว หลัง ๆ เริ่มรู้สึกว่า นาง เอก ก็เริ่มน่า รำคาญ <laughs>
<laughs> ก็ดูไปแล้วแบบ เออ มันก็นะ จริง ๆ ซีรีส์นี้มัน ผมว่ามันยืดไปหน่อยนะ เออ ถ้าให้พูดตามตรง
ใช่ อืม โอ้ ดูนานมากอะค่ะ จำ แอบจำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกัน
อ๋อ ครับมันก็นานแล้วนะตั้งหลายปีแล้ว แล้วอย่างล่าสุดนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรอยู่เหรอครับ?

โอ้โฮ นาน <chuckles> นานมากค่ะ ถ้า จำไม่ผิดรู้สึกเหมือน อันที่ รู้สึกว่า ดูแล้วรู้สึก ว้าว คือตอนนั้นน่ะเป็นคนไม่ได้ชอบดูเรื่องพวกแอนิเมชันมาก แบบจะดูเป็นหนัง ไปเลยอะค่ะ ก็เป็นหนัง เป็นหนังไปเลย เป็นซีรีส์ไปเลยที่แบบมันต้องมีพล็อตเรื่องที่แบบนิดหนึ่ง ให้แบบมันคิดตามเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ แต่ ไปได้ไปดู Elemental อะค่ะ รู้สึกว่า เอ่อ เป็นแอนิเมชันที่ทำแล้วแบบภาพออกมาน่ารักแล้ว ก็มันก็ยังพอมีปม อะไร อยู่แล้วรู้สึกว่า เอ่อ ดูเสร็จมันก็แบบ Feel good อะค่ะ แล้วก็ได้อะไรด้วย
อา ครับ อ๋อ อา ๆ อา ครับ อืม Elemental เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเหรอ? ชื่อมันคุ้น ๆ น่ะ
ที่มันจะเป็นเหมือนเมืองที่มันจะเป็นพวกธาตุน้ำ ธาตุไฟ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้นไม้ ลม
เอ๊ มัน เอ๊ ต้นไม้ลมด้วยเหรอ ตัว ตัวละครเอกเป็น เป็นใครเหรอ?
ใช่ เออ ท่าพระเอกค่ะ จะเป็นธาตุน้ำ แล้วก็นางเอกเป็นธาตุไฟ ที่เป็นเหมือนนางเอกค่ะ เขาเหมือนที่บ้านอะ เขาทำเป็นเหมือนทำเป็น เขาเรียกไร เขาเรียกช็อป อะค่ะ แล้วคราวนี้เหมือนเขาก็เหมือนแบบ พ่อเขาอะอยากให้ลูกสาวมาสานร้านต่อเนาะ แล้วเหมือนแบบลูกสาวเนี่ย ก็เป็นคนเหมือนหัวร้อนอะค่ะแบบ พ่อก็เลยยังไม่วางใจให้มาแบบดูแลช็อปสักที คราวนี้เขา ก็เหมือนมาเจอพระเอกก่อน แล้วพระเอกเขาก็เหมือนแบบ เหมือนมาเปลี่ยนนางเอกเนาะ จนสุดท้ายแบบก็ทำให้นางเอกรู้ว่าแบบ เออ จริง ๆ ความฝันเขาอะ ไม่ใช่แบบเรื่องนี้ อะไรประมาณนี้ค่ะ
อืม อะฮะ เออ อืม Elemental เหรอ? เดี๋ยวต้องไปหาดูบ้างแล้ว เออ
ใช่ ดี ดีค่ะ แล้วมันก็สั้น ๆ ด้วยค่ะ ไม่ถึง 2 ชั่วโมง